तो अभी मेरे साथ ना काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि अ, रात को जब मैं सोने के लिए जाती हूँ ना तो नींद ही नहीं आती और बस बिस्तर पर इधर से उधर, इधर से उधर करवट लेते-लेते कई बार तो रात के 3 तक बज जाते हैं। और जब मैं टाइम देखती हूँ कि हे भगवान अभी तक नींद नहीं आई है और सच में ये देख कर के ना मुझे अपने आप की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है कि आख़िर ऐसा क्यों हो रहा है और अ, मतलब एक अ, जैसे मुझे काम भी बहुत सारे करने होते हैं दिन में। और ऐसे में जब मुझे नींद नहीं रा आती रात को तो जो मेरे दिन के काम होते हैं ना, वो भी सच में बहुत ज़्यादा बेकार चले जाते हैं। मतलब अ, पूरे दिन जो है अ, ऊर्जा की कमी दिखाई देती है और एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि आलस मन पूरे दिन ऐसा अ, मेरे ऊपर उमड़ा रहता है कि जैसे मैं बस आराम कर लूँ बस थोड़ा-सा अ, जो है बैठ जाऊँ हर काम करने के बाद। और ऐसे मैं अ, रात को नींद का ना आना अ, मैं सच में इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और अ, जैसे मैं और भी मेरे अ, मेरा भाई है वो मेरे साथ में रहता है तो अ, कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बैठी रहती हूँ साथ में और अगर वो रात को जगता है तो कभी देखता है कि दीदी बैठी हुई तो वो भी बहुत चिंता करने लगता है कि अ, मतलब इतनी रात को क्यों बैठी हूँ नींद अ, नहीं आ रही तो सोने की कोशिश करूँ। लेकिन मैं कैसे समझाऊँ कि मुझे नींद ही नहीं आती है। मैं आँखें बंद करे-करे कब तक व ऐसे लेटी रहूँ और उम, सच बताऊँ तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है लेटे-लेटे। तो इसमें समझ नहीं आता कि कैसे मैं अपने आप को अ, जो है ठीक करूँ।
बिल्कुल। जी, बिल्कुल अ, आपकी बात को मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था और आपकी परेशानी जो है, वो काफ़ी अ अ, चिंतित करने लायक है कि सच में अ, अगर नींद हमारे पूरा ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत हार्म करता है, हमारे दिनचर्या को भी। लेकिन मैं आपको सलाह दूँ ना, तो इससे पहले मैं थोड़ा आपसे और जानकारी अ, चाहिए होगा मुझे, तो मैं कुछ सवाल पूछूँगा, आप उसको एकदम खुलकर बताइए दिल से, जो भी हो, सब कुछ बताइए। बिल्कुल व जजमेंटल का फ़ियर ना लेके, सब कुछ खुलकर बताइए, आपका ज़रूर मदद करूँ करूँगा मैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि अ, ये समस्या आपकी कब शुरू हुई और ये अ, लगभग कब से हो रही है? कितनी बार होती है? कितनी बार रात में जागते हो आप? इसके बारे में बताइए।
हाँ। हुँ। हाँ। हाँ, देखिए अ, ये समस्या ना मुझे अ, मतलब मैं कह सकती हूँ कि 3 महीने हो गए हैं, ऐसा होते-होते और ये तब से हुई है कि ना, मैं कुछ टाइम पहले ही अ अ, थोड़ी-सी तबीयत मेरी खराब हो गई थी और मैं अपने घर चली गई थी और लगभग 1 या 2 महीने के लिए और फिर मैं जब वापस आई, तो यहाँ पर आने के बाद, यहाँ अभी फिलहाल में मुझे शहर में 3 महीने हो गए। लेकिन सच में जब से मैं घर से वापस आई हूँ ना, मुझे वैसी नींद आती ही नहीं, जैसी आनी पहले आती थी अ, बीमार होने से पहले आया करती थी कि अ, बिल्कुल उम, बिना चिंता के सो जाना, निश्फ़िक्र होकर और सुबह जगना। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी सो ही नहीं पाऊँगी और एक डर-सा अंदर से मन से लगता है कि, "ऐसा आखिर मेरे साथ हो क्यों रहा है?" और सच बताऊँ ना, तो मैं दिन में बहुत कम ही सो पाती हूँ या फिर ऐसा होता है कि बस अ, सोने की कोशिश करती हूँ। ऐसा लगता है माइंड से कि थोड़ा आराम कर लूँ या फिर अ, थोड़ा लेट जाऊँ, पर जैसे ही लेटने जाती हूँ ना, तो पता नहीं, कैसी-कैसी बातें मन में आने लगती हैं, भविष्य को लेकर के और खुद को लेकर के। तो इससे ना, ने मेरी नींद अ, एकदम से ही चली जाती है और बस मैं कभी-कभी मोबाइल चलाने लगती हूँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि अ, बस बाहर बैठ गई और कभी-कभी टहल रही हूँ, रात को ही आँगन में। तो एकदम ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं सो पाई, तो पता नहीं, मैं बीमार ना हो जाऊँ बहुत ज़्यादा, मेरे साथ मतलब और ज़्यादा, जैसे पहले बीमार हुई थी, 3 महीने पहले, वो तो एक अलग तरह की थी, लेकिन ये ना सोने वाली जो अ, आदत है ना मेरी अभी, बेचैनी रात को जिस तरीके से हो रही है, वो समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको मैं ठीक करूँ।
जी। हुँ। बिल हाँ। ठीक है। तो अ, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ और हर चीज़ मैं ध्यान से सुन रहा हूँ लेकिन अ, एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि अ, क्या मैं ये अ, जान सकता हूँ कि आपको कौन-सी समस्या हो गई थी जिसके वजह से आपको अ, घर जाना पड़ा था? इस समस्या के बारे में अगर विस्तार से बताएँगे तो मैं और बेहतर तरीके से आपकी मदद कर पाऊँगा।
हाँ। जी ज़रूर अ, देखिए अ, 3 महीने पहले क्या हुआ था कि मुझे उम, पता नहीं मैं बीमार-सी होने लगी थी। और जैसे मेरे अंदर कमज़ोरी-सी आने लगी थी और ना मुझसे कोई कुछ ज़्यादा चला जाता आराम बस लेटी ही रहती थी और अ, जो मेरी हॉबीज़ थी वो भी मैंने जॉब छोड़ दी थी उ उसके चक्कर में। तो ना अ, फ़िर डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा कमजोरी है और जो है ब्लड इन्फेक्शन हो गया है। तो उस वजह से जो मेरे पेरेंट्स थे वो मुझे घर पर ले गए थे मतलब मेरे होम टाउन में। तो वहाँ पर जैसे मैं 1 से डेढ़ महीने रही और अ, वहीं पर अच्छे से फ़िर मैं वहाँ एकदम से ठीक हो गई जैसे पहली थी। और बढ़िया हो गई थी फ़िर जैसे पढ़ाई के चलते मुझे यहाँ आना पड़ा तो अ, वैसे तो मैं यहीं रहती थी लेकिन वहाँ अच्छे से रहने लगी ठीक हो गई तो उन्होंने सोचा अब ठीक ही हो गई तो फ़िर से क्यों ना अपनी पढ़ाई शुरू करूँ। तो ओ, यहाँ आ गई लेकिन यहाँ आए हुए मुझे सच में 3 महीने हो गए और मुझे वही जो है मैं किसी से इस बात को कह भी नहीं पा रही हूँ। अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह पा रही हूँ कि सच में मुझे इतनी ज़्यादा इतनी कम नींद आने के चक्कर में ना मैं ना ही पढ़ पाती हूँ ना ही कोई ढंग से काम कर पाती हूँ और सच बताऊँ, ना खाने-पीने में हर चीज में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
तो अ, मैं बस आख़िरी सवाल आपसे पूछूँगा, तो आप इसका अ, सही तरीके से जवाब दीजिएगा कि अ, जैसे अब क्या कोई आप कैफ़ीन अ, या कोई अ, मेडिसिन अ, का उपयोग कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए। और ये भी बताइए क्या कोई अ, दिमाग में कोई स्ट्रेस रहती है आपकी, कोई अ, थिंकिंग रहती है जो थॉट्स जो चलते रहती है, सो सोते वक़्त भी रेसिंग होता है ना कि जैसे दौड़ते रहता है थॉट्स, उसपे आपका ध्यान लगा रहता है? तो ऐसी कुछ समस्याएँ भी हैं तो उसके बारे में विस्तार से बताइए मुझे?
हुँ। हाँ, देखिए होता ये है ना कि अ, मैं ना कैफ़ीन तो <clicks tongue> नहीं लेती और जो है दवाएँ वग़ैरह तो अक्सर जैसे चलती रहती हैं। कभी मेरा जो है सर में दर्द हो रहा है तो उसकी दवा ले ली या फिर कभी बहुत ज़्यादा जो है हाथ-पैरों में दर्द हो रहा है तो उसकी ज़रूर कभी-कभी लेती हूँ और दवा भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं बात करूँ चाय की तो वो ज़रूर मैं अ, जैसे दिन में 2 बार पी लेती हूँ एक सुबह और एक अ, शाम के टाइम। तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं लेती और जो है म काफ़ी मतलब ऐसा लगता है चाय पीने के बाद कि जैसे मुझे अ, ऊर्जा मिल रही है उससे पीने से और अच्छा भी लगता है।
जी, बिल्कुल। अ, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भावनाओं को। आप काफ़ी अ अ, परेशानी में दिख रही हो। आपकी बातों में अ, झलक रही है वो चीज़ें कि आप सच में बहुत ही परेशानी हो और आपने काफ़ी अ, बीमारियाँ भी सही हैं। बस एक आख़िरी प्रश्न पूछूँगा कि अ, क्या आप किस तरीके की जॉब करती थी? इसके बारे में बताइए।
जी। हाँ, देखिए अ, मैं अपनी जॉब के बारे में बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ भरी एक मार्केटिंग वाली अ, प्रॉपर कॉपरेट वाली जॉब थी। और शायद मुझे लगता है उसी की वजह से जो वहाँ पर मैनेजर सर वग़ैरह थे अ, सच में उन लोगों ने ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था और उसी के चक्कर में बीमार भी बहुत ज़्यादा हुई थी। एक तरह से बहुत ज़्यादा चिंताएँ मन में आने लगी थी कि अ, अपने भविष्य को लेकर के और खुद को लेकर के कि अगर मैं यही जॉब करती रही तो क्या ही पढ़ पाऊँगी, क्या कुछ कर पाऊँगी। तो वो चिंताएँ जब से मुझे होने लगी थी ना, तो मैंने वो जॉब भी छोड़ दी थी लेकिन उसके बाद मैं बीमार हो गई और सच बताऊँ ना मैं आपको, तो अभी भी अपने भविष्य को लेकर के अ, मुझे डर रहता है कि अ, जॉब के लिए और उम, मतलब मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी, मुझे अ, एक तरह से सरकारी ही लेनी है और उसके लिए मुझे पढ़ाई भी करनी है। और एक तरह से चिंता रहती है कि अ, पेरेंट्स की भी रहती है कि कैसे मैं अ, मतलब उनसे दूर रह रही हूँ तो उनकी भी एक तरह से होती है ना कि दूर रहते हैं तो ये रहते हैं कि पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। उनका ये ख़्याल रखने की और उनके पास में रहने की अ, ये सारी चिंताएँ ना बार-बार मेरे अ, दिमाग में दौड़ती रहती हैं।
हाँ। जी। जी, बिल्कुल। मैं पूरी तरीके से आपकी बातों को ध्यान से सुना और बहुत ही अ, चीज़ें मैंने समझ समझा हूँ मैंने आपकी बातों से। और मैं एक निष्कर्ष पे निकला हूँ कि आप सच में बहुत ही अ, चीज़ों से ग्रसित हो। जैसे कि आपकी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप की हेल्थ एंग्जायटी भी है आपको। और आपका उसका भी वजह से आपकी पूरी दिनचर्या खराब रहती है। दिन में आपको अ, एनर्जी तक नहीं मिलती, आलस रहती है। और, और भी चीज़ें हैं जो आप झेलते रहती हो और आप बीमार भी पड़ी थी। तो अ, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और आपके पास्ट के जो अ, ट्रॉमा है जैस जैसे अपने सेल्स में आप काम करते थे। तो सेल्स जो होती है वो काफ़ी प्रेशर वाली जॉब होती है, क्योंकि उसमें व अ, इंसेंटिव अ, बेस्ड जॉब होती है। उसमें कुछ टारगेट्स मिलते हैं। तो उस टारगेट्स को कंप्लीट अ, करने पड़ते हैं तो उससे काफ़ी हमारे अ, दिमाग पे ना तनाव आता है। तो ये सब चीज़ें हो गई जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं और आप बीमार भी हुई थी। स्मा आपको ब्लड इंफेक्शन हुआ था। तो देखिए अ, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ये सब चीज़ें अ, हो गई है तो बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करिए ना कि सबसे पहले है ना कि आप अ, अभी जो अ, आपको नींद की समस्या है, चिंता जो आ रही है, तो इसके लिए ना आप सुबह उठकर ना थोड़ी देर कम से कम 5 से 10 मिनट अ, ध्यान लगाइए। ध्यान से होगा ना कि आपके दिमाग में जो अ, ओवर थॉट्स आते हैं। थॉट्स आने तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप थॉट्स पे ही अ, दिमाग लगाने लगोगे, उसी पे फोकस करने लगोगे तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आने लगेंगे। इससे आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और ये भी कारण हो सकता है कि आपको एक बार इंफेक्शन हुआ उसकी वजह से आपके ना शरीर में हो सकता है कि ज अ, डेफिशिएंसी की कमी हो गई हो। इसलिए कभी-कभी डॉक्टर होते है ना वो अ अ, दवाइयाँ ऐसी अ, लिखते हैं न्यूट्रिशंस वाली ताकि आपकी अ, डेफिशिएंसी कंप्लीट हो और को कमजोरी ये सब अ, मिन विटामिन्स वग़ैरह की कमी ना हो। और एक मैं सलाह दूँगा स्ट्रांगली, मैं सलाह दूँगा कि अ, जैसा आपने बताया कि आप दवाई खाइ तै तो आप खुद से दवाई अपने
जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। हुँ। हाँ। जी।
मन से मत खाया करो। चाहे वो दर्द की हो, चाहे वो कोई भी एंटीबायोटिक हो। क्योंकि ये चीज़ें ना बिना डॉक्टर के सलाह के आप लोगे तो इससे आपके हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। ये अ, बिना सलाह के मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ें ना करें। और अच्छे से आप थोड़ा एक्सरसाइज़ करने की कोशिश करें और थोड़ा ध्यान लगाएँ। बाकी कुछ अंद कोई दिक्कत नहीं है। आप सब कुछ ठीक हो जाएगी और अपने भविष्य के लिए सोचे। तो पॉजिटिव जब सोच आने लगेगी तो धीरे-धीरे सब समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जी, आप कि यही कहना है।
हुँ। जी। हाँ। जी। जी, सच में आपसे बात करके ही मुझे अच्छा लग रहा है। और जो आपने सुझाव दिए ना मुझे लगता है ज़रूर मैं इनको अ, अपनी जो समस्या है इनसे हल करने की कोशिश करूँगी। और मैं ज़रूर दवाइयाँ वग़ैरह भी इस तरीक़े से ना लिया करूँगी और इसके लिए ना आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, आपका भी धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा।